जी, ज़रूर, तो देखिए द ये जो आपने बातें बताई तो कहीं न कहीं मैं इसी कारण कर पा रहा हूँ क्योंकि आपने जिस जैसे कहा कोई व्यक्ति अगर महीने में 1 बार होटल में रहे ना तो उसके बाद उ उसके लिए ठीक है, लेकिन अगर मेरा जैसा व्यक्ति हर हफ्ते 3-3 बार होटल में जा रहा है अलग-अलग होटल में और इस तरह से प्लास्टिक वेस्ट कर रहा है, तो कहीं न कहीं अगर मैं कोशिश कर सकता हूँ तो ज़रूर करूँगा। इसके अलावा मैं ज़रूर बताना चाहूँगा जैसे ऐमेज़ॉन से कोई पैकेट खरीदा ना तो उसका जो हो होता है कि प्लास्टिक कि रैपिंग आती है आजकल देखी होगी आपने, बबल रैप आता है जी, बहुत सारे लपेट के दे देते हैं लोग। तो कहीं न कहीं उसको व्यर्थ होने से बचाने के लिए उसको स्टोर कर लेता हूँ मैं और कभी ना कभी होता ही ऐसा कि कुछ ना कुछ चीज़ आपको किसी मित्र को भेजनी है, कुछ पार्सल भेजना है, या कोई ऐसी चीज़ भे मिठाई भेजनी चलिए तो उनको पैकिंग करने के लिए इनका बढिया इस्तेमाल हो सकता है इन प्लास्टिक का तो मैं रख लेता हूँ। इतनी इस मात्रा में कि हाँ, मुझे अगली बार इस्तेमाल हो जाए तो ज़रूर अ, मैं कोशिश करता हूँ और इनके अलावा जो भी प्लास्टिक के सामान हो गए, पैकिंग हो गई चलिए रैपिंग की बात करें जो अ, रप जो कार्डबोर्ड बॉक्सेज़ होते हैं, काफ़ी आपने देखा होगा अच्छी मात्रा में, और ऐमेज़ॉन वाले तो क्या करते हैं 1 किलो की कोई चीज आपने मँगा ली तो वो 10 किलो का डब्बा बना के उसको भेज देते हैं, <chuckles> बड़ा सा डब्बा भेज देते हैं छोटी-सी चीज़ के लिए, जी।
हुँ। जी। हुँ। जी। बिल्कुल। हुँ। हाँ, और बहुत सारे होते हैं उसमें तो, जी, हम्म, बिल्कुल। हुँ, अच्छा। हुँ। हुँ। वाह! हुँ। जी। हाँ। हाँ। हाँ, सच्ची, इतनी थैलियाँ इतनी थैलियाँ सरप्राइज़ गिफ्ट की तरह भेजते हैं सच में वो बिल्कुल। <laughs>
<laughs> तो उनका मैं कोशिश करता हूँ उनका अच्छा अच्छा ख़ासा इस्तेमाल कर पाऊँ कुछ और चीज़ की चीज़ चीज़ के अंदर या कभी-कभी अगर बहुत बड़ा बॉक्स है तो मैं काट के उसको छोटा भी कर देता हूँ ताकि वो छोटे चीज़ में इस्तेमाल हो जाए।
हुँ। हुँ।